À, bây giờ á thì, à, mọi người đều dùng sử dụng mạng xã hội á. Thế thì không biết là bạn, ờ, ờ, dùng mạng xã hội thì bạn có, kiểu như là, thấy bản thân của bạn giữ được cái sự chân thật khi mà đăng lên mạng xã hội hay không?
Ừm. Ừm, thật ra là một cái điều mà mình cũng cân nhắc rất là nhiều á do trước đây mình cũng có thói quen sử dụng mạng xã hội rất là nhiều nha và mình rất thích cái cảm giác mà cứ đăng bài lên để được người khác quan tâm nè, người tác thả tim thả like đồ đó. Nhưng mà càng ngày nè, trải nghiệm càng nhiều hoặc là có tuổi hơn một xíu thì mình cũng giữ cái bản thân mình, ờ, tránh xa cái mạng xã hội ra, chỉ để giải trí chứ không có phải đăng quá nhiều lên trên đó nữa.

Ừm, đồng ý. Ờ, thế thì bạn thấy là về cái việc là duy trì cái sự nhất quán giữa cái giá trị, ừm, cốt lõi, với cả cái nội dung của bạn đăng tải thì nó sẽ như thế nào?
Ừm. Ừm, thì, ờ, càng lớn hơn á, thì mình chỉ hay đăng khi mà mình muốn cập nhật một cái gì đó cho gia đình nè, hoặc là những người thân ở xa người ta lâu ngày không biết về mình ấy, thì mình cũng, gọi là, cập cho người ta thấy là mình vẫn còn ổn thôi, còn chủ yếu là bây giờ mình sử dụng mạng xã hội để mà, ờ, xem giải trí là một và cũng, ơ, cập nhật những cuộc sống của những người xung quanh là hai thôi như mình cũng ít đăng hơn hồi trước rồi.
Ừm.